Alors, je viens te parler d'un sujet qui est vraiment une situation embarrassante dans laquelle je me suis retrouvé, bêtement, heu. Donc, heu, récemment c'était donc, l'été dernier mais, j'avoue que j'ai mis du temps à m'en remettre et encore aujourd'hui, je je me sens encore un peu gêné par rapport à la situation qui était vraiment, heu, pff, un peu <chuckles> un peu dommage au niveau de de la situation. En fait, j'étais, heu, donc, heu, invité, heu, avec mon fils pour aller en fait qui a sympathisé avec un un voisin, heu, donc, heu, chez mes parents. J'étais en pendant les vacances, j'étais chez mes parents donc, heu, dans leur lotissement, il y avait z ces voisins qu'on a rencontrés récemment et qui, heu, donc, heu, voilà, heu, ils auront sympathisé les 2 enfants donc ils ont voulu, heu, se rencontrer. Donc il a proposé, heu, de ils ont proposé de nous inviter. Donc du coup, je suis allé avec lui et puis, il a un petit peu, heu heu, joué dans la piscine et cetera et il était content et a passé un bon moment.
OK. OK.
Et heu, donc, heu, ce qui ne m'avait pas été communiqué à l'a à l'avance, c'est que ce jour-là, en fait, il recevaient des des amis des amis, heu, g vraiment très proches, heu. L'un, c'était le beau-frère ou l'autre c'était un vraiment un copain mais, en gros, je savais pas qu'en fait, heu, ça allait être un petit peu une sorte de de petit événement, heu. Moi, j'étais un petit peu en un petit peu en mode, heu, voilà, j'avais pas vraiment de pression sociale mais j'étais pas vraiment prêt pour cet événement-là, <laughs> bref, peu importe et donc, heu, un un peu pris au dépourvu et donc, heu, quand je suis avec des personnes que je connais pas encore vraiment, j'ai toujours un peu, c te cet cette s s espèce de timidité qui revient et donc du coup, je me dis: «Oh la la», je j p je suis pas trop à l'aise mais bon bref, ça s'est bien passé, heu. Le petit a agé, heu, enfin il apprend à nager, heu, son son copain aussi, lui aussi nage déjà un peu mieux donc ils étaient un peu en mode compétition et puis il y avait donc, heu, ce ce couple de personnes qui sont qui sont venues, qui étaient très sympathiques et heu, en fait, j'ai eu un espèce de bug qui s'est passé, heu, avec, heu, donc, heu, le couple qui est venu. Heu, la en fait la la la la femme qui était là, j'avais vraiment l'impression de la connaître et je j'é j'étais un peu em embêté parce que, j'arrivais pas à la remettre et ça m'embêtait parce que quelque part, heu, comme si je la connaissais, heu. Je sais pas ce qui s'est passé, s'il y a une résonance particulière qui s'est faite avec le fait qu'elle avait des des traits qui re me faisaient penser à une personne ou le fait que j'étais fatigué à ce moment-là et heu
D'accord. Ouais, ouais, tu étais un peu pris au dépourvu, quoi. Ouais. Mouais. OK. Ouais. Ouais.
Et donc, il se trouve que, le couple qui nous invitait chez eux à ce moment-là, en fait, heu la la femme qui était là, qui était donc la l'hôte, heu, de la maman du petit garçon
Ouais.
en fait elle connaissait, heu, des gens que moi j'avais pas vu depuis 15-20 ans et dont, elle m'a elle m'a elle m'a sorti des noms dont je disais: «Ah oui je connaissais c cette personne-là» mais je la connaissais pas directement, je c'était par connaissance, je voyais qui qui c'était et j'ai fait un raccourci <chuckles> c'est-à-dire que, heu, de devant devant cette personne qui nous accueillait, heu, je je j'ai dit à donc à à cette cette femme que je co croyais connaître. Je lui je lui ai demandé: «Mais alors, heu, c'est c'est ta soeur qui est là? Heu, parce que j'ai l'impression que je la connais, peut-être c'était elle?» parce que j'arrivais pas à me remettre, à me souvenir du visage de sa soeur, donc j j'étais un peu comme ça dans une situation un peu impromptue et je j'ai vraiment fait un peu un blocage parce que j'avais vraiment l'impression que je la connaissais. Alors je je sais pas, au final j'ai pas réussi à me retrouver la source. Je sais pas si c'est parce qu'il y a eu une sorte de résonance cognitive, je sais pas, c'était très embarrassant et heu, donc du coup je me <chuckles> quand quand quand je lui ai dit: «Dites-moi, on s'est pas rencontré quelque part parce que j'arrive pas à me remettre, est-ce que vous voyez?». Est-ce que donc, heu, elle me disait: «Oui, nous on est plutôt sur Paris». Moi aussi j'habitais sur Paris à l'époque, heu, donc peut-être qu'on s'était rencontré et j'étais c'était tellement gênant quand j'ai réalisé après coup que finalement, heu, j'avais créé une situation embarrassante. Uniquement parce que je je voulais me me me délester de ce sentiment de ne pas réussir, à remettre quelqu'un que je crois connaître.
Ouais, d'accord. Ouais, ouais. Oui. Ouais, ouais, je vois. Mmh. Ouais je comprends, je comprends. Ah, c'est vrai que c'est compliqué et du coup tu as tu as eu une réponse? Heu, enfin je veux dire et ce ça ça a fini comment cette histoire? Est-ce que est-ce que tu as pu avoir une réponse concrète? Est-ce que est-ce que tu t'es senti embarrassé du coup tout le reste, heu, de l'événement, heu? Qu'est-ce que qu'est-ce qui s'est passé? Enfin comment tu t'es sentie, heu?
Voilà. Alors Je je me suis senti embarrassé. Après l'événement il a continué, on a fait comme si rien ne s'était passé. Bien évidemment ce genre de situation, c'est la gêne totale, j'ai un malaise. Ah, mais, c'est c'est qui ce c'est qui cette personne, il est bizarre. Je dis: «Qu'est-ce qu'ils ont dû penser de moi?» heu, et, heu, en fait après ça, heu
<chuckles> Ouais. Ouais, je comprends.
après ça en fait je pense que ça ça a un peu, heu, créé comme c'était des gens que je connaissais depuis pas longtemps en fait. Ils nous ont ils nous avaient rencontrés genre 3 jours avant. On les connaissait vraiment pas bien. Heu, je me demande si avec avec la maman j'ai pas un petit peu, heu, créé un espèce de de gêne ou de malaise. Donc du coup après elle marchait dans la rue comme si on n'était pas là. «Elle voulait pas nous dire bonjour», je me suis dit. Voilà. Donc du coup à la fin je me dis je me suis dit: «Ouh la la, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Comment se remettre d'une situation comme ça? Tu vois?».
Ouais. Ah oui d'accord, OK. Compliqué. Ouais. C'est vrai que c'est c'est vrai que c'est un peu compliqué du coup, je comprends, heu, je comprends totalement <chuckles> que tu puisses te sentir, heu, un peu embarrassé et tout. Heu, enfin vraiment, en tout cas, merci de m'en faire part, parce que je pense que c'est pas forcément simple ce genre de situation. Où tu es tu es mal à l'aise, heu, socialement, c'est c'est assez compliqué à à vivre et en plus, c'est le genre de situation qui reste vraiment dans ta tête pendant très, très, très, longtemps. Heu, des fois, tu t'en souviens, hem, genre 3 ans plus tard. Enfin c'est le genre de <chuckles> truc, heu, ça disparaît jamais tu as l'impression. Mais du coup, heu, tu as eu l'occasion de reparler, heu, quand même à à ces gens? Ou peut-être, je veux pas dire présenter des excuses forcément parce que je pense pas que tu étais en tort, tu vois? Mais est-ce que tu as eu l'occasion de de re rencontrer ces personnes et peut-être de réaborder, heu, le sujet? Ou pour toi, c'était vraiment trop gênant de faire ça?
Ouais, tout à fait. Alors, hem, moi, je j'ai quand même gardé le contact. Heu, j'ai j'ai continué à échanger avec le papa avec qui j'avais principalement, heu, créé le premier lien. Heu, et donc voilà, bon, j'ai continué à lui envoyer un message, mais après c'était la fin de de de nos vacances là-bas, on allait rentrer donc, heu, bah, je suis parti, j'ai pas eu de raison si tu veux <clears throat> de reconnecter avec lui. Mais c'est vrai que, heu, je me je me sens un petit peu, heu j'ai une petite appréhension, heu, sur ce sujet-là, heu, sur le la manière dont je vais le recontacter la prochaine fois, naturellement.
OK. Ouais. Ouais, je comprends. Bah, je pense que déjà, tu vois, il y a cet aspect dont tu peux te servir, c'est le fait que, hem, bah, entre guillemets, c'est pas une situation, heu, de tous les jours, tu vois, c'était, on va dire, temporaire. Donc déjà, ça, je pense que ça permet de mettre un petit peu de distance entre, heu, tes sentiments et la situa la situation que tu as vécue. Je sais pas si peut-être que ça peut t'aider un peu à souffler, on va dire. Mais par contre, je pense que ce qui est peut-être plus difficile pour toi, hem, ce serait du coup la prochaine fois effectivement que que tu verras, heu, les personnes et par rapport à ça, je pense qu'en vrai, hem, c'est peut-être, on va dire, un un dialogue intérieur que tu pourrais engager avec toi-même pour essayer de te rassurer, pour, hem, tu vois, réduire, heu, ce stress et cette anxiété. Parce qu'en fait, au final, hem, tu as pas vraiment pu en parler, heu, enfin, tu as pas pu trop parler de la situation en particulier avec ces personnes. Mais du coup, heu, ça veut dire que,, ben, tu sais pas ce que ces gens, ils ont pensé. Et peut-être qu'au final, heu, cette gêne que tu as ressentie, cet, heu, cet embarras, heu, peut-être que c'est principalement toi-même qui t'es infligé ça. Tu vois, dans le sens où peut-être que c'est toi qui a créé, hem, ce sentiment d'embarras, alors qu'en fait, ça se trouve, heu, les gens en face, ils s'en foutaient, ils ouais, ils s'en moquaient un peu, c'était pas très grave, heu. Peut-ê peut-être qu'il y a de ça. Après, bon, bah, voilà, tu on peut partir du principe en tout cas que tu ne sais pas ce qu'eux, ils ont ressenti. Je pense que ça peut être un petit peu rassurant. Je sais pas ce que tu en penses, mais tu vois, ça peut déjà un peu aider, quoi?
Oui. Mmh mh. Ouais. Oui. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est c'est vrai que, hem c'est vrai qu'en effet, heu, je j'ai pas du tout de de carte mentale, heu, d'image mentale de la réalité qui s'est passée dans leur tête dans leur tête, heu, à part juste, le le fait que, heu, la maman était pas très communicative après quand elle faisait son son jogging, heu, dans la rue, quoi. <chuckles> C'est vrai que les gens, ils sont pas forcément, heu, toujours, heu, très communicants et on peut facilement, heu, on peut facilement, heu, comment dire? Leur leur prêter des, heu, des attitudes alors que parfois, en fait, c'est juste soi-même qui projetons. Tu as raison, hein, s'il y a de grandes chances que s'il faut j'établis le contact et puis, ça va être comme si rien ne s'était passé quoi, <laughs> c'est clair.
Mouais. C'est ça. Bah, c'est ça. En fait, heu, ça se trouve, tu vois, heu, tu l'as croisée et elle faisait son footing. Hem, peut-être qu'elle a pas échangé forcément avec toi parce que, bah, voilà, elle était occupée, heu, dans son activité et bah, c'était pas le moment. Et ça se trouve, en fait, hem, tu l'as peut-être interprété en te disant: «Heu, ah, ouais, c'est par rapport à ce qui s'est passé et tout, heu, c'est super gênant. Il y a il y a une distance bizarre, il y a une gêne, heu, qui s'est créée». Alors qu'au final, hem, bah, comme tu dis, en fait, tu tu attribues peut-être, heu, des sentiments ou ou des m je sais pas, une réaction, heu, par rapport à la situ je la situation, donc, heu, à l'autre personne. Mais au final, cette personne-là, peut-être qu'elle a oublié ou alors, heu, ça ne l'a pas atteint plus que ça. Et peut-être juste que, voilà, quand tu l'as recroisée, elle était, mmh, un peu dans s dans sa bulle, tu vois, dans son truc. Et, heu, c'est peut-être juste pour ça, tu vois, qu'elle a pas forcément pris le temps d'échanger. Moi, je pense que parfois, on se monte un peu la tête, heu, soi-même parce que, mmh, tu sais, on a ce truc de de peut-être pas trop avoir confiance en nous ou de pas avoir trop d'estime de nous-mêmes sur certains sujets, dans certaines situations. On a tendance à un peu s'auto-critiquer, heu, très, très vite. Et je pense que, tu vois, je me dis peut-être que c'est ça aussi qui s'est passé. Alors si ça peut te rassurer de penser comme ça, je pense que c'est déjà un 1er, heu, un 1er petit travail, on va dire, que tu peux faire. Et puis, heu, après, heu
Mmh. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Bien sûr, bien sûr. Oui après, heu
Ouais, dis-moi.
C c'est clair que, heu, ça ça a mis, heu, du temps avant que je lu juste le fait de d'y repenser je me sentais gêné, je revivais la gêne. Heu, ça a mis peut-être, heu, 1,5-2 mois avant que, voilà, que je me dise: «Non mais en fait c'est ridicule» mais il y a encore une partie de de moi qui se dit: «Heu heu, est-ce que c'était vraiment ridicule?», tu as raison, hein, je pourrais jamais vraiment savoir à m à moins d'en discuter et de, heu, de de de de remettre la situation et dire: «Oh, oui, je c'était un peu, heu, je me sen je me sentais un peu mal à l'aise, malaisant, heu, du fait que j'avais fait cette situation». Le fait de de l'évoquer, heu, peut-être ça permettrait de désamorcer, heu, les émotions qui y sont liées. Après, hem, là, maintenant, heu
Ouais, je comprends. C'est ça. N ouais. Bah, en fait, hem, j'ai l'impression que tu pourrais avoir 2 solutions. C'est tu as la première solution qui serait, heu, bah, voilà, vraiment en parler clairement pour, comme tu dis, désamorcer et en fait dédramatiser complètement la chose et et on n'en parle plus. Et je pense que tu as aussi la 2ème solution qui peut être tout simplement de passer à autre chose, de de pas en parler parce que, bah, voilà, c'est plus un sujet. Et hem, et en fait, heu, de alors c'est surtout un travail à faire sur toi-même, mais de te dire: «Ouais, bon, au final, voilà, je sais pas ce qu'ils en ont pensé. Heu, maintenant, c'est fini et puis, heu et puis, bah, voilà, j'essaie de passer à autre chose», parce qu'au final, est ce que ça t'apporte vraiment quelque chose de te sentir, heu, embarrassé pour une situation qui s'est passée il y a quelques mois? Tu vois, c'est, mmh je pense que c'est comme ça que tu peux essayer de raisonner. Et heu, ben, voilà, j'espère que ça va t'aider. Et je te remercie vraiment de t'être confié à moi sur ça parce que c'est pas facile, mais voilà, j'espère que tu t'es senti compris et et écouté.
Tout à fait. Merci de m'avoir écouté, ça va beaucoup mieux par rapport à ça.